À, bạn ơi, ờ, dạo gần đây á bạn, thì mình để ý á, mình thấy người mình cảm giác giống như là nó bị mệt quá, cảm giác giống như là sắp kiệt sức vậy đó bạn. Chắc là mình nghĩ là, ờ, do cái công việc của mình nhiều quá, tại vì hiện tại á mình làm một cái công việc chính nè, cả một cái công việc phụ và cả thêm cái việc học. Rồi bạn biết hông? Phải cả thêm những cái gọi là mình cũng có gia đình rồi nè, mình phải chăm sóc gia đình mình. Đó, rồi đôi khi á ha, mình ừm, m cảm giác giống như là mình hông có đủ thời gian, một ngày 24 tiếng mà nếu như cho mình hai tám hăm chín tiếng mình mới mình mới cảm giác là nó đủ như vậy đó. Ờ.
Ừm. Ừm. Ồ! Ồ, sao vậy? Ừ. Ồ, nhiều việc thật. <laughs> Ừm, nghe nhiều việc như vậy thì có khi phải 36 tiếng đó, chứ còn 28-29 chắc vẫn chưa đủ đâu. Ừ, nhưng mà, <sniffs> ờ, hiện tại thì, ờ, cái công việc, ờ, bạn đang làm á, à, công việc, ờ, chính và công, ơ, việc phụ á, bạn mô tả chi tiết hơn xem. À, bạn, à, phải làm những gì và nó chiếm hết của bạn bao nhiêu thời gian?
Đó, ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ờ, mình á thì cái công việc chính của mình là làm văn phòng, bạn. Thì bạn biết đó, làm văn phòng thì sáng mở mắt ra đi làm rồi, <sniffs> à, đến, à, trưa thì mình nghỉ trưa ở tại công ty luôn, rồi đến chiều mình mới về nhà. Đó, cái về nhà xong cái cơm nước là quay sang đến tối rồi, là nó sắp hết một ngày rồi đó. <chuckles> Ừm.
Ừm. Ừ. Ờ, đồng ý. Cái này thì có lẽ là ai đi làm văn phòng trong giờ hành chính thì đều như vậy. Ừm.
Đúng rồi. Ừm, thì thật ra nó tính là làm văn phòng 8 tiếng á, nhưng mà tính luôn cái khoảng đường mà mình phải di chuyển nè, rồi tính luôn cái thời gian mà mình ở trong công ty đó đúng rồi, mình giờ mình nghỉ trưa đó bạn, thì chắc cũng phải là mười mười tiếng hơn rồi. Đó, cho nên là cái thời gian mà mình, <sniffs> ờ, gọi là, <sniffs> ờ, chăm sóc gia đình mình, mình học tập rồi, ờ, mình làm công việc phụ nữa thì nó còn ít thời gian đó. Ừm. <sniffs>
Đi lại, đúng không? Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, thường công việc phụ của bạn á, tính chất, a, hiện tại nó như thế nào? Và bạn thường làm vào thời điểm nào, tốn bao nhiêu thời gian?
Ừm. Cái đó nó cũng còn, ờ, tùy á bạn. Đôi khi á nha thì công việc nó rất là dồn, nó rất là dồn và, kiểu, ờ, ờ, kiểu là, phải chạy, ờ, KPI á. Đó, rồi đúng rồi, đúng rồi, cho nên là với những cái lúc nào mà nó ít ít á thì cũng hông đến nỗi nha, nhưng mà thực sự nếu như mà đến cái lúc mà nó nhiều quá thì mình cảm thấy giống như là mình dốc hết sức của mình ra để mà mình làm việc cho nó vậy, và mình rất là mệt, rất là đuối luôn. Rồi thêm ừm.
Ừm. Ừ. À, nó có tính thời vụ, đúng không? Ừm. Ờ. Ừ, làm những cái công việc thời vụ thì thường nó luôn bị cái áp lực thời gian ngắn hạn, trong khi những cái lúc khác thì nó sẽ không căng thẳng như vậy, đúng không?
Đúng rồi. Ừm. Ờ, rồi thêm bạn biết hông? Bây giờ mình, ờ, kiểu là, mình cũng đang học để mà nâng nâng cấp cái cái bằng cấp của mình lên á, <sniffs> ờ. Thì cái à, ý là mình, ờ, kiểu là, mình học đúng chuyên ngành của mình nhưng mà nâng cấp lên ờ, bằng lên, ừ, <sniffs> thì cái cái vấn đề đó nó làm cho mình cũng mất khá là nhiều thời gian nha. Mặc dù là mình đã chọn cái hình thức là đào tạo từ xa mình có thể linh hoạt được rồi, nhưng mà sẽ có những cái lúc mà, à, ừm, giống như mình học đăng ký à, mình học đào tạo từ xa á bạn, thì cái khóa học nó sẽ giống như đúng, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, là sẽ mở ra, <sniffs> rồi đến khi nào mà rảnh thì lên thôi nhưng mà rảnh thì lên học, rảnh thì lên học rồi làm bài tập, nhưng mà đôi khi cái bài tập nó nó quá nhiều. Rồi mình học thì thật ra mình cũng
Ừm. À, bạn học gì vậy? Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm, ta có những cái buổi học online à, hay sao? Ừm. À. Ừm, mà lại không phân bổ được thời gian, đúng không?
đúng rồi, cũng hông có nhiều thời gian nữa bạn. Ừm.
Ừm. Chà. Vậy là vừa làm, à, một công việc chính, là giờ cố định này, ờ, công việc phụ thì là nó sẽ có tính thời vụ, ờ, những lúc thì bận thật bận, đúng không? Và không đáp ứng kịp, còn lại còn phải, à, kiêm thêm cái việc học nữa, học ngoài giờ, nhưng mà cũng may là học từ xa. Ừ. Thế còn công việc gia đình thì sao? Thường thì những việc gì trong gia đình á, thì nó sẽ chiếm nhiều thời gian và sức lực của bạn nhất?
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, về việc gia đình á, thì mình là một người có gia đình rồi bạn, có gia đình nhỏ rồi, cho nên cơm nước rồi, ờ, đồ đạc, rồi quần áo, rồi thậm chí là nhà cửa đó là, ờ, mình và chồng mình đúng rồi, đúng rồi. Và mình và chồng mình là đều rất là cố gắng để mà mà mà mà làm. Nhưng mà bạn biết hông, cái cái phần đó, cái công việc nữ đó h mình hổng phải lúc nào mình cũng nhờ chồng mình được, cho nên là sẽ có nhờ một số cái, nhưng mà một số cái thì cũng hông nhờ được nha. <laughs>
Ừm. Ừm. Nấu ăn, nội trợ, đúng không? Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừ, đúng rồi, chắc chắn rồi. Ờ, thế hiện tại, ờ, ví dụ như là quỹ thời gian của chồng bạn thì sẽ như thế nào?
Ừm. Ừm. Ảnh thì là một cái người làm việc tự do, cho nên cũng khá là thoải mái. À, nhưng mà cũng, gọi là, công việc nó cũng kh khá là nhiều á bạn, cho, ờ, cho nên là, ảnh cũng hông có phụ giúp mình được, ừm, gọi là, quá nhiều trong cái việc là, à, bếp núc, nhà cửa, nội trợ đồ đâu, ừm.
À. Ừm. Ờ. À, chồng cũng rất là bận, đúng hông?
Đúng rồi.
Ừm. Còn, ờ, con bạn? Con bạn thì hiện tại là, à, còn nhỏ hông? Mà bé còn nhỏ hông hay là cũng đã lớn lớn một chút xíu rồi?
À, mình á, thì mình chưa có bé bạn, ừm.
À, ô kê, vậy được. Vậy thì coi như là cũng đỡ. Có việc gia đình nhưng mà cũng đỡ, đúng hông? Thế thì cái công việc nhà hằng ngày á, ờ, nếu mà nói về, ờ, chỉ là công việc, ờ, nội trợ này, nấu ăn này, thì cũng chỉ là những cái việc, ờ, giữa hai người với nhau, đúng hông? Hay là có phụ huynh nữa hông? Hay là có ai nữa hông?
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. À, hổng có phụ huynh bạn, mình nghĩ là nếu như mà có phụ huynh thì chắc là sẽ đỡ hơn. Ví dụ như phụ mình nấu cơm chẳng hạn. <laughs>
Ừm. Ừm. Thế, ơ, bố mẹ bạn có ở xa hông? Tức là bố mẹ hai bên á, có ở xa hông?
Ừm. Đúng rồi. Bố mẹ hai bên thì ở xa lắm, cho nên là, à, thỉnh thoảng thì cứ gọi điện thoại hoặc là, à, mình về quê thôi. Chứ thật ra mình cũng hông có được cái sự giúp đỡ từ, à, bố mẹ hai bên á, ờ.
Ừm, đúng rồi. Nếu mà có được sự, ơ, giúp đỡ của phụ huynh thì chắc là nó cũng không không đến nỗi căng thẳng như hiện tại, đúng hông? Ừm, à, tính ra thì, ờ, qua những gì bạn vừa chia sẻ á, thì mình thấy là cái, à, vấn đề bạn gặp phải cũng là một cái vấn đề rất là phổ biến của những cái cặp, ờ, vợ chồng trẻ trong đời sống hiện đại như hiện nay. Ờ, việc mà chúng ta có rất là nhiều mục tiêu về tài chính này, rồi, ờ, sự xen lẫn, ờ, trách nhiệm của gia đình với trách nhiệm công việc này. Ờ, tất cả những cái thứ đó hòa quyện lại thì nó sẽ, ờ, rút hết rất là nhiều cái thời gian và năng lượng trong một ngày của chúng ta. Và việc mà bạn bạn phải lăn tăn làm sao để cân bằng được và có sức lực để đáp ứng hết những cái điều đấy thì chắc chắn là, ờ, cái cảm giác mà mình nghĩ rất nhiều người trẻ cũng đang phải trải qua. Ừm. Thế hiện tại ấy, ờ, đối mặt với một cái, ơ, khối lượng công việc nhiều này, rồi giữa gia đình và công việc như vậy á, thì, à, sức khỏe của bạn hiện tại như thế nào? Bạn có gặp vấn đề gì về sức khỏe hông?
Đúng rồi bạn. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng nha. Ừm. Ừm. Do là á, mình nghĩ là do mình làm việc quá nhiều á bạn, cái thành ra đôi khi mình cũng rất là căng thẳng nha, à, thậm chí nó ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình nè, thậm chí mà đôi khi mình cũng hay quạu quọ, mình cũng, giống như là, mệt quá á bạn, mình hổng có kiểm soát được mình, cái thành ra là mình bị gọi là, giống như mất kiểm soát vậy đó, ừm, với những cái mối quan hệ xung quanh mình. Mình ờ, đúng, đúng, đúng rồi. Mình hay là hay quạu quọ lắm, ừm. Rồi khi mà mình làm việc á, cái khả năng tập trung của mình, mình thấy nó cũng không có được nhiều lắm, mà giống như, kiểu là, bị bị mất tập trung vậy đó, ừm.
Ừm. Ờ. Ừm. À, là theo hướng tiêu cực, đúng không? Ừm. Ừm, thế Ừm, đúng rồi. Ừm. Sức khỏe tinh thần không tốt thì chắc chắn chất lượng công việc cũng không tốt được. À, thế còn, ờ, ờ, cuối tuần thì sao nhỉ? Thường, ờ, một tuần thì bạn sẽ có bao nhiêu ngày nghỉ, và bạn sẽ làm gì trong những ngày nghỉ đấy?
Ừm, 1 tuần á, thì thường mình chỉ có 1 ngày nghỉ thôi, là ngày Chủ nhật. Và cái ngày nghỉ đó là mình vừa cố gắng để mà, ờ, mình làm được, gọi là, nhiều công việc hơn. Ví dụ như là những cái hôm mà, ừm, trong tuần, mình bận đi, mình hổng đi chợ được, thì mình sẽ đi chợ để mà mình về, mình chuẩn bị đồ, để mà mình bảo quản trong tủ lạnh. Rồi đến cái cái ngày những cái ngày trong tuần đó bạn, thì mình mang ra mình chế biến thôi. Ờ thì thì mình thấy đúng, đúng rồi đó, ừm.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, chuẩn bị sẵn đồ ăn, đúng không? Ừm. Thế cuối cùng là nghe là cuối tuần tưởng là ngày nghỉ, nhưng mà rốt cuộc thì nó vẫn nằm trong, ơ, 4 cái gạch đầu dòng, và các cái công việc cần phải xử lý, đúng không? Ừm, rồi, mình bắt đầu mình hiểu rồi đó. À, thế thì, à, với những cái vấn đề mà bạn gặp phải trong việc, à, cần phải cân đối nguồn lực giữa công việc này, giữa gia đình này, rồi giữa việc phải đáp ứng công việc và sức khỏe, thì, à, mình cũng có một số gợi ý sau, bạn có thể cân nhắc để xem xem là có thực hiện được không, nhá. <sniffs> Ờ, trước hết á, thì, à, đối với cuộc sống của chúng ta á, à, chắc chắn á, là sẽ có rất là nhiều nỗi lo, và nhiều việc cần phải xử lý trong vòng một ngày. Và thông thường, để có thể xử lý các cái công việc, à, một cách, a, hiệu quả giữa, ờ, việc chính, ờ, việc phụ này, rồi giữa việc học, việc đi làm, việc gia đình và công ty thì bạn thông thường á, là mình sẽ thấy mọi người, <sniffs> ờ, sẽ chia ra, ờ, chia ra các cái đầu việc này theo mức độ quan trọng và mức độ khẩn cấp, <sniffs> đó. Bạn sẽ vẽ ra trên, ơ, ờ, một cái tờ giấy nhá, bạn, à, tốt nhất là nên ghi ra, bạn chia cái tờ giấy đó làm 4 phần, <sniffs> thì trong đó, chẳng hạn, trục nằm ngang của bạn á, sẽ là mức độ quan trọng, à, bên trái sẽ là ít quan trọng, bên phải sẽ là quan trọng, rồi tương tự như vậy, trục đứng sẽ là khẩn cấp ở bên trên, và ít khẩn cấp ở phía dưới. Như vậy thì chúng ta sẽ chia được cái, ờ, bảng của mình ra làm 4 góc, đúng chưa? <sniffs> Thì trong trong trong 4 góc đó, chúng ta sẽ có góc quan trọng nhất ấy, chính là góc, việc quan trọng mà khẩn cấp, đã quan trọng mà khẩn cấp, thì chắc chắn cần phải ưu tiên để làm ngay, đúng chưa nào? Đó, nhưng đối diện với góc đấy, thì chúng ta sẽ có một cái góc khác, đó là góc, ờ, không quan trọng, tức là ít quan trọng á, và cũng không khẩn cấp, thì chắc chắn là những việc này sẽ là những cái việc, mà ưu tiên của nó sẽ là cuối cùng, đúng chưa? Và chúng ta sẽ không cần phải tốn nhiều năng lượng và thời gian dành cho nó. <sniffs> Thì khi mà chúng ta sử dụng cái ma trận, khẩn cấp và quan trọng này, <sniffs> thì chúng ta sẽ phân biệt được, gọi là, phân loại ra các cái việc nào sẽ là việc phải ưu tiên hàng đầu, và chúng ta phải xử lý ngay, thì những việc đó cần phải làm liền. Ừm, và những cái việc khác
<laughs> Đúng rồi. Đúng rồi bạn. Ừm. Sao bạn? Đúng rồi. Ừm, thì sao bạn? À, vậy Ừm. À. Ừm. Ừm, mình hiểu, đúng rồi. Đúng rồi, ừm. Ừm. Mình hiểu. À.
Nếu là khẩn cấp, mà lại không quan trọng thì có cần phải làm ngay không nhỉ?
Ừm. Khẩn cấp nhưng mà không quan trọng mình nghĩ là cần chứ, ờ.
Ừ. Không, nó khẩn cấp nhưng mà nó không quan trọng, tức là cái mức độ ưu tiên của nó không cao á, có nghĩa là mình làm hay không làm nó cũng không ảnh hưởng gì đến, ờ, việc, à đến cái kết quả cuối cùng, thì bởi vì bạn phải xác định mục tiêu mà. Ờ, ví dụ như là cô bạn nhá, ừm, hai c hai cái công việc, hai cái công việc, à, n đang cần làm, ờ, một một việc ví dụ như việc liên quan đến việc đi làm hàng ngày, nó là cái công việc chính, ờ, liên quan đến thu nhập, mà lại là cái việc, à, sếp giao nó đã đến hạn rồi, đến deadline rồi, thì chắc chắn nó là việc khẩn cấp, à, mà nó lại còn quan trọng nữa, ờ, đúng chưa? Đó, trong khi giả sử như là cũng, ờ, là một buổi xem phim, đó, nhưng mà nó đơn thuần, hoặc là một cái buổi đi chơi thể thao đi, nó là việc giải trí, có thể nó đã hẹn trước, rồi đến giờ rồi thì chắc chắn nó cũng là khẩn cấp, à, nhưng mà mức độ quan trọng của nó thì sẽ là không cao. Đấy, cho nên chúng ta thực sự cần phải phân biệt được trong các cái mục tiêu hàng ngày á thì việc nào là quan trọng khẩn cấp thì chúng ta sẽ đặt ưu tiên cho nó, đặc biệt là các việc quan trọng. Còn những việc gì mà đã không ừm, đã không quan trọng và đã không khẩn cấp thì chúng ta cần phải cố gắng loại bỏ nó ra cái lịch trình hàng ngày để tiết kiệm cái năng lượng, và hãy cố gắng dành cái thời gian đó để cải thiện sức khỏe. Thì mình nghĩ á là sức khỏe tinh thần à có tốt thì mình mới có đủ năng lượng và cải thiện được cái chất lượng cuộc sống cũng như là cái hiệu quả để đáp ứng các cái mục tiêu của mình. Đấy, bạn thấy như thế nào?
Ừm, mình hiểu. Ừm. Đúng, việc chính đó. Đúng. Ừm. Ừm. Đồng ý. Ừm. À, mình hiểu rồi. Ừm. OK, nhất trí. Nhất trí. Ừm, mình hiểu. Ờ, thật ra nghe bạn chia sẻ á, nãy giờ thì, ờ, mình cũng rất là hiểu về cái vấn đề là mình đang gặp trục trặc trong cái việc là, ờ, mình sắp xếp thứ tự ưu tiên của những cái loại công việc của mình như thế nào. Mình, ờ, rất là cảm ơn bạn về những cái chia sẻ đã hỗ trợ mình ha! Ừm, mình tin là giống như đà đó là một cái kim chỉ nam để cho mình có thể là, ờ, thực thực th hiện được tốt hơn, rõ hơn ha! Cảm ơn bạn rất là nhiều nha!
Ừm. Ừm. Ừm. Rồi, hẹn gặp lại bạn!